อืม เป็น เป็นเพลงแนวไหนเหรอคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกเหงาน้อยลง หรือว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบ เออ โดดเดี่ยวน้อยลงอะค่ะ?
อา เป็นเพลงแนวที่แบบว่า ให้กำลังใจดีไหมครับ เพราะว่าเพลงในรูปแบบเนี้ยแน่นอนว่า อ่า ในท่วงทำนองและเนื้อเพลงเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเหงา หรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวมากเกินไป เพลงเนี้ย เนี้ยมักจะมีเนื้อเพลงหรือเนื้อหาเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่า อา เรา ไม่ว่าเราเผชิญอะไรอะเนี่ย เผชิญอะไร เราก็จะสามารถ อ่า ก้าวผ่านมันไปได้ ไอ้ น สิ่งที่เรา จ เจออยู่ ณ ตอนเนี้ยมันก็เป็น น่าจะ น่าจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้น ๆ เพราะว่าอย่างแน่นอนมันเป็นสภาพ ว อากาศ ใช่ไหมครับ ณ ตอนนี้อากาศไม่ดี แต่ไม่นานสภาพอากาศเนี่ยมันก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงแน่ ๆ และเราก็คงจะ ที่จะกลับมา อ่า อยู่ในบรรยากาศใหม่ รู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ผมว่าเพลงเนี่ยน่าจะช่วยได้
อา อืม ค่ะ อือ ๆ ใช่ อื้อฮือ อืม ค่ะ เรามีความคิดเห็นว่าช่วยได้ เห็นด้วยเลย เพลงที่แบบว่าให้ความรู้สึก ให้กำลังใจ แล้วก็เพลงที่โอบกอดเราเนี่ย อืม คิดว่าน่าจะช่วยให้แบบอาการเราอะดีขึ้นเลยอะค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำไม่ได้อยู่แล้วเนาะ ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เราไป ไปขยับเมฆออกไปจากรัฐก็ไม่ได้อีก
เห็นด้วยไหมเอ่ย อือ อืม ๆ ๆ ครับผม อืม ครับผม ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ไม่ได้นะครับ ไม่ได้ <chuckles> นอกจากเสียว่าเราอาจจะมีพลังพิเศษ ซึ่งเราเป็นมนุษย์ เราก็คงทำไม่ได้ <chuckles> ใช่ครับ ใช่ ๆ อา ยังมีเคสอื่นอีกเหรอครับ?
ค่ะ แล้วก็ เราไม่มีอยู่แล้วนะคะ ยังมีนะคะ ด คือเราเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวจากการย้ายเมืองใหม่ มาจากหลายสาเหตุอะค่ะ มันไม่ใช่แค่ความเหงา แล้วการที่เราอยู่คนเดียว แต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วค่ะ คือ รูมเมต เนี่ย เพิ่งย้ายมาถึง ใช่ คือ แต่ว่าก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่อะค่ะ เขามาถึงได้ประมาณ 1 อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้
อืม อา ใช่ อ้อ อ๋อ โอเค ๆ อืม ๆ อ๋อ เหรอครับ? แล้วอย่างงี้ขอสอบถามนิดหนึ่งว่า อ่า เพื่อน รูมเมต ที่เข้ามาเนี่ยเขา แน่นอนว่าน่าจะต้องแบบว่ามาจากต่างที่เหมือนกัน เขาไม่พูดคุยกับเรา หรือว่าเขาไม่ค่อยอัธยาศัยกับเราเลยเหรอครับ ผม หรือว่ายังไงเอ่ย?